Cioè se tipo a al di là del lavoro, al di là del l'università, eccetera, se io una settimana c'ho avuto, ehm, uhm, un compleanno, e, uhm, shopping con la famiglia o con la ragazza, ehm, uscita con gli amici, ehm, impegni di altro tipo, tip eh, s da sistemare andare a sistemare la macchina eccetera. Qui non stiamo parlando di impegni che ti massacrano fisicamente o mentalmente come il lavoro, l'università. Però per me sono comunque stancanti, quindi il recupero anche da questo punto di vista qui
Mh-mh. No, cert certo, mh-mh. No, ma assolutamente. Comunque anche anche queste cose che tu hai giustamente appena menzionato, che sono ritenute degli svaghi per se cioè effettivamente stancano a tutti gli effetti. Adesso, tra le varie che hai menzionato c'è lo shopping banalmente, però se, che ne so, esci di casa alle 8 del mattino e ritorni alle 8 di sera perché hai fatto tutto il giorno a girare per negozi, comunque non stiamo parlando neanche più troppo di svago che, sicuramente non è come andare a lavorare, però. <chuckles>
Sì. Questo certo, guarda questo è vero, però, oltre a questo quello che intendevo è che f facciamo finta che in una settimana c'è stato tutto quello che ti ho fa che ti ho appena detto, no, quell'elenco lì. In una settimana del genere ti partono minimo 700 euro, capito, quindi la domenica o il giorno di recupero che io vado a fare un altro aperitivo, per me quello lì non è una ricarica, capito, è un'ulteriore spesa. Quindi dicevo anche sul un a sul piano per dire finanziario o o della gente che non la puoi vedere più a un certo punto. Quindi eh.
Mh-mh. Sì. Sì. Certo. Sì, sì. Questione economica. Mh-mh. <chuckles> No certo, certo, certo, assolutamente.
Per me comunque sia, la ricarica è, uhm, stando da da per me, al massimo, al massimo la minima compagnia però quella più intima, capito, quindi che sia, mhmm, per dire, ehm, o il migliore amico o la fidanzata o il fratello, insomma una persona così di compagnia, ma poi fino a un certo punto perché basta.
Okay, sì.

Mh-mh. No, no, ma assolutamente. Ma senti, mi viene in mente, no, perché sai che ogni tanto comunque gli imprevisti, tra virgolette -perché anche qua parlare di imprevisti è un po' è un po' strano, particolare succedono sempre. Quindi, se per caso, non lo so, dovesse esserci un evento, un qualcosa a cui tu devi assolutamente partecipare, te lo mettono proprio di domenica. Ehm, mi vengono in mente, non lo so, tipo i matrimoni, queste cose. Come reagisci? Come qual è la tua prima impressione e poi, effettivamente, cosa fai?
Mh. Beh, allora, da questo punto di vista, ho, mhmm, parato una tecnica, cioè che metto il telefono in modil in modalità aereo e poi lo riaccendo lunedì.
Mh. Okay.
E, mhmm, no, sto scherzando ovviamente. Ehm, cosa faccio? Eh, ci vado, dico: "Vabbè, recupero domenica prossima, ehm, per 2 settimane"; pe però e poi dipende, eh, dipende perché qua, magari, mi hai citato, sì, un matrimonio, che poi io, oddio, non ehm <sighs>
<laughs> Okay. <chuckles> No, sì, mi è venuto in mente questo caso giusto perché sai
Quello è uno degli impegni ehm, sì, sì più fasti cioè, non è che più fastidiosi.
Sì, non è non è che hai un matrimonio alla settimana, ecco, questo no, però eh sì. <chuckles>
Eh, per fortuna, e per fortuna. Però già, ecco, qualcu ogni tanto, sì, mhmm, 1-2 l'anno, è già, per esempio, se è estate che mi invitano a un matrimonio il 17 di luglio, quella cosa della modalità aereo non diventa più uno scherzo. Ehm, n assoluta no.
Aiuto. <laughs> Vabbè.
Però, in generale, sì. Se c se c'è l'imprevisto lo lo affronti e poi recuperi in un altro momento.